Ya, bu ekran kullanımı benim başıma bela oldu, ya. Böyle, uykuya geçmek bayağı ciddi bir sorun ya yani. Iıı, işte, akşamları özellikle telefon veya bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyorum ve farkında p olmadan bir bakmışım saatler geçmiş. Eee, yatmaya hazır olduğumda, yani, bir noktada uykum geliyor ya benim de uykum geldiğinde, eee, zihnim hâlâ aktif ve sürekli, işte, bildirimler, aklımdaki düşünceler falan. Böyle, yani. E, böyle olunca ne oluyor? Uykuya dalmak çok zorlaşıyor. Zihnim sürekli konuşuyor, yani. Bir rahat modda geçemiyor. Iıı, böyle olunca ne oluyor? Uykuya dalsam bile uykum bölünüyor ve sabah da yorgun uyanıyorum ve bu durumdan gerçekten çok şikâyetçiyim çünkü uyumaya çalışmak değil mi? Çok stresli bir mücadeleye dönüşüyor aslında. Yani, insanın uykuya dalması bu kadar büyük bir olay olmamalı bence. Yatağa gidersin, uyursun, yani. E, bu da ertesi gün performansımı olumsuz, ımm, etkiliyor. Yani, böyle bu konuda şeyim, yani, dertliyim bayağı anlayacağın.
Hı hı. Evet. Doğal olarak. <giggles> Evet. Ya, anladım. Aslında zaten çok çok yaygın bir dert konusu. Birçok insan ekranına sürekli baktığı için, işte, "Az uyuyorum." diyor, işte, "Uykuya dalamıyorum, çok oyalanıyorum." Sadece uyku kısmında da değil, yani, günlük hayatında da bu ekrana bakma alışkanlığından dolayı insanlar çok sıkıntı çekiyor. Senin durumunda ama daha çok derdimiz uyku kısmında. O yüzden oraya odaklı olarak önce birkaç soru soracağım, biraz daha detaylı konuşmadan önce. Eee, bu, "Direkt yatağa geç hani, ekrana bakıyorum." dedin, muhtemelen bilgisayara, telefona falan otururken bakıyorsun ama yatağa girdiğinde, yani, başını yastığa koyduğunda da hâlâ elinde telefon, tablet gibi bir şeyle, eee, uğraşıyor musun? Uykuya dalmak için, ne bileyim, bir şey izlemek, okumak gibi zorunluluklar hissediyor musun, mesela?
Öyle mi? Tabii, lütfen. Ya, oluyor ya, neden biliyor musun? Canım sıkılıyor benim yatağa girince, o kafamı koyunca. Ya, böyle, uykuya dalana kadar, böyle, yani, işte, bir sürekli zihinde de düşünceler olduğu için, "Bari," diyorum, "bir şeye bakayım," falan. Yani, galiba yapılabilecek en kötü şeyi yapıyorum ben orada. TikTok kaydırıyorum gece yatakta.
Evet. Yaygın bir alışkanlık. Ya, ama şöyle, şimdi, eee, bunu çok uzun bir süreymiş gibi sen kafanda canlandırıyorsun muhtemelen. Diyorsun ki, işte, "Yatağa yattım, şimdi 5 dakikadır burada bomboş yatıyorum 10 dakikadır." Sana, böyle, aslında saatler gibi gelen süre, dümdüz hiçbir şeye bakmasan ve sadece uyumaya çalışsan, aslında belki de o kadar uzayacak süre değil. Şöyle düşün, bundan 15 sene önce falan diyelim, hani, daha çocuk yaşlarındayken diyelim, o zamanlar elinde telefonla mı uyuyakalıyordun? Hayır, yatağına giriyordun ve bir süre sonra kendi kendine muhtemelen kendini süper kahraman gibi hayal ederken veya, işte, böyle, fantastik şeyler düşünürken uyuyakalıyordun. Aslında hayal gücünle orayı doldurup o uykuya dalma şeyini yapabiliyordun. Şimdi telefon gibi bir imkânın olduğu için bundan birazcık kaçınıyorsun. Eee, tekrar bunu denemeye ne dersin? Biraz bir çocuk gibi davranıp yatağa girmeye.
Öyle mi? Ha ha. Diyelim. <chuckles> Evet. Doğru, doğru. Hımm, çocuk gibi davranıp, eee, başarabilir miyim bilmiyorum ama nasıl yapalım o zaman? Yani, eee, yatağa almayacağım, tamam ama hemen şey mi, uyumadan belli bir süre falan koyalım mı yoksa Çünkü bilgisayar da oynuyorum bir yandan. Ben mesela normalde şey değilim, öyle, oyuncu bir tip değilim ama mesela çok sevdiğim bir oyun var, Football Manager diye. Bir iş takımın teknik direktörü oluyorsun. Evet, eee, ya, bir onu oynarım ben çocukluğumdan beri. Başka hiçbir oyunu oynamam. Onda saatlerle saatlerce oynuyorum mesela. Oradan yatağa geçene kadar vakit mi koymam lazım araya? O arayı doldurmam mı lazım, eee, bilmiyorum, eee, g ama güzel bu söylediğin, eee, çocuk gibi davranma fikri hoşuma gitti. Onu biraz daha, o planı, aksiyon planını biraz detaylandırabilir misin?
Evet anladım. Evet, popüler bir oyun. E, biraz daha bence adım, adım giderek oraya ulaşmamız lazım. Zaten küçüklüğünden beri oynadığına göre o oyun hayatında o zaman da vardı. O zaman da o oyunu kapatıp yatağa gidebiliyordun. Yani, şey, gibi bir durum olmuyor, işte, aklında oyun sürekli dönmeye devam ediyor, işte, eee, bütün kafam orada oluyor ve o yüzden uykuya dalamıyorum gibi bir şey yok. Bence yavaş, yavaş şey yapalım. İlk önce mesela, hani, yatağa oyundan hemen sonra girsen bile, eee, telefona, tablete bakmak gibi alternatif şeyleri daha böyle diğer dikkat dağıtıcıları sistemden çıkararak başlarsak sonra buna alıştıktan sonra belki bilgisayarı da biraz daha yatak yatış zamanından önceye kaydırarak kademeli, kademeli azaltarak, böyle, işte, araya bir 10 dakika yatış ritüeli koymak sonra, işte, 20 dakikaya çıkarmak gibi, hani, zihnini boşaltacak süreyi bulmak için bunu kademeli arttırmaya gidebiliriz bence. Ama ilk dediğim gibi en başta yapmamız gereken, yataktaki telefon ve tablet alışkanlığı ya da hangisiyse ya da televizyonsa onu birazcık a eksiltmek hayatından gibi geliyor bana.
Hı hı, evet. Ha ha. Önceye. Tamam. Olur. "Tamam, olabilir, öyle yapalım, araya vakit koyalım." diyorsun. Eee, doğru, çocukluğumda da Bak ama çok güzel bir noktaya parmak bastın sen. İşte, çocukken diyorsun ki Superman olduğunu falan süper kahraman mı dedin? İşte, "Onu hayal ederek uykuya dalıyorsun." dedin. Ben, mesela, çocukken de oma ortaokuldan beri oynarım bu oyunu. Eee, mesela, o zaman ne hayal ediyordum biliyor musun? Eee, işte, oyunu kapatıp yatağa gittiğimde o oyunda, işte, teknik direktörüm, herkes bana hayran. Böyle, gazeteciler röportaj yapıyorlar falan Evet, çok popülerim, işte, futbolcularım ağzımın içine bakıyor. Onları azarlıyorum falan hatalarından dolayı. Böyle şeyler hayal ediyordum ben mesela. Böyle uykuya dalıyordum, eee, ama o şey bitti mi acaba? O çocuklukta mı kaldı o hayal etme? Şimdi bunu yapmıyorum mesela. Sen söyleyince fark ettim. Evet, o
Evet. <chuckles> Popülerlik. Belki de. Yani, evet.
Evet bir gü gitti değil mi o şey? Çocuklukta kaldı galiba o biraz.
Ya, hayal gücümüz gittikçe tabii ki biraz azalıyor. Birazcık gerçek dünyayla hay karşılaştıkça insanlar bunu daha az yapmaya başlıyorlar. E, o yüzden de, hani Bir de küçükken bunun olabileceğine dair gelecekte bir umudun oluyor çünkü zaten bir çocuksun ve sonrasında 20 yıl sonra ne yapacağını bilmiyorsun. E, belki de gerçekten teknik direktör olacaksın. Belki de o popülariteyi yaşayacaksın ama biraz da zaten şu anki oyunların, menajerlik oyunlarının veya o tarz rol yapma oyunlarının temeli de bu. O çocukkenki duygularımıza hitap ediyor. E, sen bunu bilgisayardan yaptıktan so bilgisayarda yaptıktan sonra yatağa girdiğinde de birazcık bunu gerçek hayattan örneklerle karşılaştırarak, aslında, hayalini kurmaya devam edebilirsin ki bu çok ulaşılmayacak bir hayal de değil. Şimdi, bir işle meşgulsün, hayatını, eee, m eee, idame ettirmek için bir şeyler yapıyorsun ama bir sürü insan var bu dünyada. Hani, bir işini yaparken aynı zamanda hobisi buysa hobisi, işte, menajerlikse, işte, böyle, takımlarla ilgilenen, küçük mahalle takımıyla ilgilenen, böyle, mahallenin abileri olur ya, öyle şeyler ya da, işte, bütçesi çok yüksekse gerçekten bir kulübü olan ya da, işte, antrenörlük lisansı alan insanlar falan var. Bu yaşta da artık bunun, belki, hayali kurulabilir. Oturduğun yerin takımını ileride ç eee, çalıştırdığını ya da onlarla bir şeyler başardığını hayal edebileceğin gerçekçi bir hayalle bunu birleştirebilirsin gibi geliyor.
Hı hı. Evet. Ha ha. A, evet, hı hı. Ha ha, evet. Yapıyorlar ya. Çok ilginç ya, gerçekten var böyle insanlar. Mesela, eskiden, eee, Jose Mourinho vardı. Bu da futbolculuktan geliyor ama hiç oynayamıyor falan. Sonra tercüman oluyor. Gene futbol sektöründe devam ediyor. Tercümanlıktan teknik direktörlüğe gidiyor ve bir ara dünyanın 1 numarası olarak gösterilen bir adammış Jose Mourinho. Şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü var. Tedesco diye bir adam. Bu adam yanlış bilmiyorsam, eee, BMW'de, araba firmasında, eee, mühendis olarak çalışırken sıkılıyor, falan, böyle lokal bir şeye gidiyor. Orada tek antrenörlüğe başlıyor falan. Yükseliyor, yükseliyor. Adam şu an 40 yaşında. Çok genç, yani, eee, ve Fenerbahçe gibi takımın teknik direktörü olmuş falan. Evet. Ya, tabii, uğraşmak lazım o, belki de, çok geç bazı şeyler için. Ulaşılacak şeyler ama, emm, belki de bilmiyorum. En azından senin dediğin gibi, belki, işte, bir mahalle takımı falan bir şey yapılırsa, belki, bunu ı gerçek, eee, hayal edem o olur. Şu an bir köşemin bir noktasına sen bıraktın onu. Ben onu sonra düşüneceğim, eee, olabiliritesi ile ilgili. Bu uyku konusunda
Evet. Hı hı. Neden olmasın. Yani, gerçekleştirilebilecek bir hayal bu aslında, neden olmasın gerçekten?
Evet, evet şey a adaman lazım ama hayat hayatını. "Ben bunu yapacağım." falan diye, böyle, bi bi belki istersem bu kadar olabilir. Güzel. Peki, bu şeyde, ya, şimdi oyundan kalkınca benim zihnim çok hareketli oluyor ve bir anda uyuyamıyorum ya o yüzden de aslında bir şeye, o TikTok kaydırmaya ihtiyacım var. Eee, biraz zaman koyalım dedik. O arada ne yapsam acaba? Böyle, uykuya geçişte insanların nasıl ritüelleri var mesela? Ekran başından kalktılar ve yatağa geçiyorlar. Eee, o sırada yalnız yaşıyorlar. Neler yapıyor insanlar?
Hı hı. Ya, herkesin aslında öznel tercihleri oluyor, yani kimileri direkt hiçbir şey yapmamaktan bu konuda keyif alıyorken kimileri ufak bir ya yatışa uygun içecek, hani, böyle belki bir sıcak çikolatadır, sütlü bir içecektir gibi bir şey alıp, 5 dakika kenarda oturup, içeceğini içip, kısaca bir şeyler okuyup yatağa giriyorlar. Yatakta kitap okumak bir seçenek. Bir şeyleri izleyerek ama, hani, ekranda bir şey değil de dışarıda bir şeyleri izleyerek uykuya dalmayı tercih edenler var. Hani, mesela yatağı cama yakın olduğu için camdan dışarıya ya da gökyüzüne bakarak. Herkesin kendine ait ritüelleri var. Belki sen de bunlardan 1'ini kendine uyarlayabilirsin, yani, bu konuda akşamları olmasından, ııı, s keyif duyduğun bir şey yok mu? Ya da mesela müzik olabilir. Arka planda müzik çalmasını seven insanlar var. Sakinleştirici ve uykuya daldırıcı müzikler. Yine, bir çocukluk hikâyesi gibi, hani, masaldır, ninnidir gibi. Ya, biraz da kendi arayışında bunu bulabilirsin gibi. Senin aklına gelen bir ritüel, hani, akşam aslında şu bana keyif veriyor ya da rahatlatıyor diyebileceğim bir şey yok mu?
Hımm. A! Olabilir, evet. Ha ha. Hımm. <smacks lips> Aslında var, müzik güzel. Gerçekten, böyle, sakin müzikler dinlemek, eee, uykuya geçişte. Iıı, o benim için iyi olabilir. Duş almayı seviyorum, rahatlatıyor beni. O, böyle, işte, sıcak, böyle, falan, eee, bir kendime getiriyor. Eee, bununla birlikte belki bir, hani, bir hijyen sağlama gibi olabilir. Duşla alakalı, ııı, diş fırçalama olabilir. O da belki tamam, gün bitti çünkü, böyle, atıyorum, çocukluğumda da öyleydi. "Haydi çocuklar, dişlerimizi fırçalıyoruz ve yatağımıza gidiyoruz." gibi bir şey vardı ya, eee, annelerimizden gelen. Hı hı. Öyle bir şey olabilir belki. Evet, onu yaparım. Iıı, evet, o yarım saati bir şekilde doldursam aslında benim için, eee, yeterli olur. Iıı, arada bir daha da şeye s sabaha kadar, ııı, ekrana bakmak, şey, olur, aaa, yasak olur. Zaten şey de yok, ııı, telefonum da koyarım, bir müzik açarım. Iıı, sakinleştirici bir müzik falan. Eee, öyle şey yapabilirim. Peki, şey olursa, böyle, "Eyvah, gene uyuyamayacağım." stresi falan olursa i böyle o yatakta şeyler var mı, stratejiler, uykuya dalmak için?
Evet, vardı. Olabilir. Yani, yataktaki tekrar baştaki stratejiye döneceğiz. Aslında kendi hikâyeni yaratmak, hayal gücüyle, gözlerini kapattıktan sonra bir şeyler düşündükçe, biraz da insan kendi kendine içinde konuştukça, zamanla uykuya dalacak çünkü, eee, hani, o saatten sonra yapabileceğin bir şey yok. Kendi kendine bir hikâye kuruyorsun. Aslında kendi hikâyeni dinliyorsun, kendi masalını dinliyorsun ve bu senin uyumanı sağlayabilir aslında. Ya da o müziği biraz da yatak, hani, daha uykuya yönelik müziklerle komple onu, hani, onu da bir masal ve ninni ritüeline dönüştürerek olabilir bence, gibi geliyor.
Ha ha. Gibi. Hı hı. Tamam, o şekilde yaparım. Gene, böyle, bir hayal kurarak veya, işte, müzik dinleyerek, öncesinde de o ritüellerle falan böyle uykuya dalabilirsem. Umarım işe yarar çünkü, yani, iii, ben istiyorum, şöyle uyanmaktan çok yoruldum artık, ya, böyle, çok uyuyamamışım, kalitesiz bir uyku, sersem gibiyim sabah, falan. Böyle biraz dinç uyanmak, eee, o, böyle, kahveyi ayılmak için değil de, böyle, keyifle içmek, o günleri özledim. Eee, umarım o günlere tekrardan dönebilirim. Eee, harika, teşekkür ederim dinlediğin için. Çok güzel, çok, i uuu, yararlı tavsiyeler verdin bana. Teşekkürler.
Güzel olabilir. Rica ederim, zevkti. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.